Ờ, bạn ơi bây giờ nếu mà kêu đi học á, thì mình cảm thấy cũng hông có động lực lắm á. Thì theo bạn thì làm sao để có một cái động lực để mình có thể đi học lên cao hen?
Ừm, nói chung là mình cũng vậy đó. Mỗi lần mà bắt đầu học một cái khóa mới, thì, ờ, đôi khi thì, ờ, vẫn, a, nhất là cái lúc mà mình đã đi làm rồi á, như bạn chia sẻ, thì để mà nói học lên cao thì thực sự bây giờ rất là lười thật. Bởi vì thứ nhất là cái công việc của mình thì bây giờ nó cũng khá là bận rộn, thứ hai nữa là mình lớn tuổi hơn thì cái việc học nó mình cảm giác nó tiếp thu không nhanh nhạy như hồi còn học sinh nữa, hoặc là sinh viên nữa. Ừm, cho nên là để mà giữ động lực học kéo dài đó, được lâu dài hơn ấy, thì, ờ, mình nghĩ là mình phải nhìn nhận ra được cái việc học đó là cần thiết chứ không phải là học vì bằng cấp á, thì mình thấy cái này nó là một cái động lực nó nó thực tế hơn. Nếu mà mình thấy cái nhu cầu của mình để phục vụ cho công việc thực tế của mình và thực sự để mình tăng được cái trình độ, tăng được cái khả năng của mình thêm ấy, thì đó là cái động lực để mình học nó thực tế hơn. Còn nếu mà bạn cứ chạy đua theo bằng cấp, bạn này có bằng cấp và lại muốn có bằng cao hơn thì mình thấy, ờ, đó nó tạo cho mình một cái áp lực, ừm, rất là khó có thể vượt qua được.
<laughs> Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ờ. Ồ. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ờ, ô kê. Tức là học vì mình muốn phát triển bản thân nhiều hơn thì bạn sẽ có động lực hơn, đúng hông? Ừm. Nhưng mà cũng sẽ có những cái ngày mà bạn cảm thấy "ủa, tại sao mình phải học nhiều dữ vậy ta" á, thì bạn sẽ làm gì để, ờ, gọi là, vượt qua được những cái ngày đó?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ờ, thì nhất là hồi học sinh và sinh viên, mình có nhiều môn học mình cũng suy nghĩ là tại sao học những cái này để làm gì á, không biết là sau này có ra đời có áp dụng, sử dụng được trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày như vậy không? Nhưng mà những câu hỏi đấy nhiều khi vô hình dung nó lại làm cho con người của mình trở nên lười nhác đi, trở nên mất động lực đi á. Ừm, chính xác là như vậy. Bởi vì thực ra cái việc học, ừm, ở đây chúng ta nói rộng ra là không chỉ học những cái kiến thức không, mà chúng ta còn trang bị rất là nhiều thứ khác nữa. Mà mình nghĩ để có những thứ khác thì những kiến thức, gọi là, cơ bản như ở trong sách giáo khoa hay là các kiến thức, các môn học mà, ừm, nhà trường đã lựa chọn rồi là những cái người nghiên cứu về giáo dục người đã lựa chọn đưa vào trường học thì cũng ở đâu đó cũng là cần thiết, chứ không phải là mình học suông không đâu. Ấy, thì mình suy nghĩ được cái những cái theo cái chiều hướng tích cực như vậy á, thì mình sẽ, ừm, dẹp qua những cái ý tưởng mà học để làm gì, rồi tại sao lại phải học những cái này cái kia đấy. Thì mình thấy, ừm, mình sẽ bắt đầu vào học hơn nhưng mà cái phương pháp của mình sẽ thay đổi. Mình sẽ học, ờ, theo cái, gọi là, cái thực tế, cái cái nhu cầu, cái kiến thức cơ bản để mình trang bị cho mình hơn là mình học theo kiểu học vẹt á. Thì mình thấy mấy cái đó cũng, ừm, cực kỳ là quan trọng đối với cái phương pháp học tập nha.
<chuckles> Ừm. Ừm. Ờ, ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ức là ý bạn là mình sẽ cải có một cái phương pháp học tập tốt, kiểu, học để hiểu chứ hông phải là học, ờ, gọi là, học thuộc những cái trong sách thôi rồi thôi. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm, ừm.
Ờ. Thường khi bạn đi học á thì, ờ, gia đình, bạn bè, hay là thầy cô, hay là những cái người xung quanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến động lực của bạn, kiểu như là, họ sẽ làm tăng thêm động lực cho bạn, hay là họ làm giảm bớt động lực của bạn?
Ừm. À. Đối với bản thân mình thì, ờ, nhất là gia đình thì chắc chắn là sẽ làm tăng động lực cho mình. Bởi vì là, ừm, ngay từ hồi còn nhỏ thì mình cũng đã được ở trong từ một môi trường học tập, ờ, khá là thuận lợi, thì bố mẹ cũng luôn luôn quan tâm đến việc học tập của con cái. Mặc dù không phải là ép buộc, nhưng mà bố mẹ luôn luôn, gọi là, ừm, nhắc nhở và động viên, và nói chung là, à, theo sát sao mình trong quá trình học tập đấy. Thì mình thấy được cái việc học, ừm, cái việc học không phải là chỉ để cho mình nữa, mà mình nhiều khi, ừm, mình cố gắng để mà làm sao đó để mà, ờ, có thể đền đáp được những cái công lao mà bố mẹ đã dành cho mình này, làm việc cho mình rồi cho mình tiền để đi học thêm những cái khóa mà mình muốn, hoặc là mua những cuốn sách mà mình cần phải tham khảo ấy. Thì nói chung là gia đình cũng không có nề hà gì, chỉ cần mình muốn mua cuốn sách này nè, hoặc là tham gia khóa học này thì cũng sẽ sẵn sàng cho mình học ấy. Cho nên mình nghĩ đối với mình thì gia đình đó là một cái mà làm động lực để mình cố gắng ngoài cái bản thân của mình ra thì gia đình á, quan trọng. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. À, kiểu, khuyến khích, đúng hông? Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ngoài gia đình ra thì, ờ, còn ai mà có thể ảnh hưởng đến cái động lực học của bạn nữa hông?
À, thì mình thấy cái này cũng có nhiều bạn cũng giống mình nè. Khi mà đi học nhất là thời cấp 2 hoặc cấp 3 thì đôi khi mình thấy có những bạn bè hoặc là anh chị, hoặc là có những người mà trong làng xóm của mình họ học họ rất là thành công á. Họ thi vào các trường đại học rồi là được làng xóm người ta ca ngợi, người ta, gọi là, ừm, tôn vinh lên, và nhìn, ờ, kiểu, với một con mắt mà sự ngưỡng mộ á. Thì đấy là một cái động lực rất là lớn, nhất là ở làng mình hồi xưa cứ vậy. Có những cái anh chị đi trước người ta làm gương, người ta nhận được những cái học bổng, ờ, x xác rồi người ta thi vào các trường đại học lớn, rồi làm gương cho con em sau này. Thì đấy, từ đấy cứ kéo theo nhau để cố gắng là thi vào các trường đại học và học cho nó càng ngày càng tốt hơn nữa. Ừm, thì đó là những cái ảnh hưởng đến mình nữa.
Ừm. Ờ. À, à. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, bạn Ờ, vậy là những người xung quanh, kiểu như là, những người mà thành công á và được vinh danh á thì sẽ cũng có ảnh hưởng đó là tích tích cực đến bạn, đúng hông? Ừm, ờ, trong lúc mà bạn học á thì cũng sẽ có những cái lúc mà bạn cảm thấy mệt, cảm thấy buồn, kiểu như là, có thể là bài giải bài khó quá giải hông được, hoặc là, ờ, nói chung là có một cái sự kiện gì đó xảy ra làm bạn có thể là bị mất hứng trong lúc học, thì những cái lúc đó thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, cái này thì không thể, ờ, tránh khỏi được trong quá trình học tập nha. Ừm, bởi vì khi mà mình học thì chắc chắn có nhiều môn học, gọi là, nhiều kiến thức mình rất là mơ hồ mông lung, mình học mãi mà chẳng vào được. Đấy, thì có những thời điểm như vậy thực sự là cũng không biết hỏi ai hoặc là mình không biết làm cách nào, thì mình vẫn vẫn rất là chán trong cái suy nghĩ của mình. Đấy, đặc biệt là những cái môn nào mà mình lại lấy mục tiêu môn đó, để mình có thể là trở thành nghề nghiệp của mình sau này nữa. Thì những lúc như vậy thì mình cũng có những cái phương án, một á là mình có thể nghỉ ngơi một cái khoảng thời gian ngắn, sau đó mình, ờ, mình đi hỏi những cái người mà người ta đã có kinh nghiệm học tốt ở trước rồi ấy, thì mình có thể, ờm, dành thời gian đấy để mình hỏi cái, à, phương án, cái phương pháp học tập. Thứ hai nữa là, ừm, trong cái thời đại công nghệ bây giờ thì mình thấy nó khá là dễ dàng, đối với cái việc mà mình không biết một cái gì đấy, mình có thể lên để mình hỏi ấy. Thì, ờ, những cái khóa học ở trên mạng, hay là những cái người mà họ làm những cái video những cái khóa học ấy, có liên quan đến những bài học đấy thì mình tìm tòi, mình có thể, ờm, tìm ra được những cái phương án phù hợp với cách học của mình, thì từ đó nó gỡ rối cho bản thân của mình được. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, bình thường á thì bạn sẽ chia ví dụ, ờ, bạn không phải đi làm, mà bạn đi học toàn thời gian đi, thì bạn sẽ chia cái việc cái thời gian giữa việc học với việc nghỉ ngơi nó như thế nào, để bạn không có bị cảm thấy là quá mệt mỏi khi mà học á?
Ừm. Ừm, cái này cũng mình thấy, ơ, cái việc chia thời gian giữa việc học và nghỉ ngơi là nó một cái phần quyết định để cho cái tinh thần của mình luôn luôn giữ được đấy, động lực đấy. Nếu mà bạn nào mình thấy có một số bạn, nếu mà bạn nào chỉ lao vào việc học thì trong một cái thời gian dài rất là lâu á, thì khi đó các bạn sẽ bị suy nhược về mặt thân thể nè. Rồi là mặc dù các bạn có thể học tốt, đạt điểm số tốt đấy, nhưng mà về mặt thân thể, rồi về mặt tiếp xúc xã hội, hoặc là những cái mặt giao tiếp khác thì các bạn cũng rất là hạn chế nha. Thì mình nghĩ á, quan trọng nhất, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, ngoài việc học những kiến thức bổ sung rồi là, ừm, phát triển bản thân thì mình học những kỹ năng, người ta gọi là kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, rồi kỹ năng, a, giải quyết vấn đề á. Thì những cái kỹ năng đó mình thường dành những cái buổi học của mình rồi, rồi mình sắp xếp ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Hai nữa là mình tham gia vào những cái câu lạc bộ ở trường tổ chức á, ví dụ như câu lạc bộ thể thao, thì mình cũng rất là đam mê thể thao nữa. Đấy, thì mình sẽ dành các buổi chiều để mình đi chơi thể thao cùng với các bạn, và mình đặt những cái lịch cố định như vậy rồi, thì cứ như vậy mình làm. Cho nên là cái việc học của mình, à, với cân bằng với cái việc mà vui chơi giải trí nó cũng sẽ được suôn sẻ hơn. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, kỹ năng mềm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Vậy như đối đối với những người mà họ đang đi làm á, ví dụ họ phải đi làm từ, ờ, 8:00-17:00 đi, thì có thể là họ sẽ phải, ơ, dành cái việc học vào buổi tối hoặc là vào cuối tuần, ờ, thì với những cái trường hợp đó ấy thì bạn có cái lời khuyên nào để họ không bị quá mệt mỏi khi mà phải vừa học vừa làm hông?
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, những cái trường hợp này thì mình thấy khá là vất vả hơn đấy, và cái việc lựa chọn khóa học của họ thì chắc họ cũng sẽ, gọi là, họ sắp xếp vào một cái ngày nào đó mà họ sẽ rảnh rỗi nhất để họ học. Nhưng mà những cái khóa học này thì mình thấy là hầu như mọi người á, là người ta sẽ không có học một cái khóa học nó quá sâu, quá nặng đâu, người ta sẽ học, ờ, nó có cái lộ trình nó dài, nó thoải mái hơn á. Thì những người như vậy thì mình thấy một là về mặt thời gian, thì họ phải biết sắp xếp một cách nó khoa học tích cực giữa, ừ, việc của cơ quan, công ty này, rồi là thậm chí cả việc nhà nữa, để không bị ảnh hưởng đến <laughs> nhất là khi mà có gia đình, con cái nữa ấy. Thì mình thấy, ừm, một số bạn cũng bị gặp khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà khi chúng ta, ừm, có cái, gọi là, có cái thời gian biểu rõ ràng, có cái mục tiêu rõ ràng ấy, thì mình cũng có thể sắp xếp để học được hợp lý hơn. Và mình thấy cũng có nhiều hình thức học chứ, ví dụ như các bạn có thể đăng ký các cái khóa học online này, để mình có thể hoàn thành một cái chứng chỉ thạc sĩ, ờ, cao học gì đấy. Thì mình thấy bây giờ họ có thể đào tạo khoảng 50% online, 50% mình đến trực tiếp tại lớp như vậy ấy, thì đó là một cái phương án mình nghĩ là cũng nên tham khảo để lựa chọn những cái trường hoặc là những cái khóa học nào họ có những cái hình thức, kiểu, đa dạng hơn cho mình. Thì mình sẽ có cái thời gian và mình sẽ sắp xếp được công việc chủ động hơn nữa. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, online. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Mình thấy là với những cái người mà họ đang, kiểu, đang phải vừa làm vừa học á, thì, ờ, khả năng rất lớn luôn là họ sẽ có rất nhiều thời gian mà họ muốn bỏ cuộc á. Thì những cái lúc mà họ có cái ý tưởng muốn bỏ cuộc á thì, ờ, kiểu như là, họ sẽ nên làm gì để họ không có bỏ cuộc ngay lúc đó?
Ừm. Ừm. Ừm, những cái cái này là mình nghĩ cũng rất khó khăn như bạn nói là vừa học vừa làm rất hay bị bỏ cuộc nhá. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, thì mình thấy là khi mà chúng ta làm bất cứ một việc nào đấy mà chúng ta đã xác định được cái mục tiêu ngay từ đầu á, thì, à, mình nghĩ đó là một cái động lực lớn nhất để khiến mình không bị bỏ cuộc. Mình đặt mục tiêu ra đấy và mình, ờ, đạt cái mục tiêu, học mục tiêu đấy để làm gì. Đấy, và mình mình nghĩ là một cái cách để không bỏ cuộc ấy, thì đó là mình nên xác định cái tinh thần của mình ngay từ đầu. Khi mà mình xác định tinh thần ngay từ đầu mình làm việc này này, chắc chắn sẽ gặp những khó khăn này, chắc chắn sẽ có những lúc thời gian này mình sẽ gặp phải. Thì mình nghĩ cái việc mà xác xác định tư tưởng ngay từ đầu, tinh thần ngay từ đầu á, thì sẽ giúp mình giữ được động lực tốt hơn. Và vẫn có khó khăn đấy nhưng mà sẽ không bị bỏ cuộc, mình nghĩ là như vậy.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, vậy là ý là mình sẽ phải chuẩn bị tâm lý trước, đúng hông? Là, kiểu như, có những ngày mình sẽ cảm thấy là rất nản, rất mệt nhưng mà mình cũng không nên dừng lại.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm.
Ừm, ừm, đó, thì, ờ, với những cái ngày mà rất nản rất mệt vậy á, thì bạn nghĩ là, ờ, người đó có thể nên là dừng lại một chút, có thể là, ờ, ngưng học cái ngày hôm đó và bắt đầu lại vào một thời điểm khác thích hợp hơn hông? Hay là vẫn cứ phải cố gắng? À, ừm.
Chính xác là như vậy, ừm, mình cũng hoàn toàn đồng ý với cách làm này. Bởi vì, ờ, mình thấy, ơ, không chỉ việc học đâu, công việc khác cũng vậy, ờ, đôi lúc có những cái khoảnh khắc mình cần thiết phải dừng lại, chậm lại một xíu á. Thì có thể ngay lúc đó mình thấy, ồ, cái việc này sao mà nó khó khăn, nó lớn lao như vậy, nhưng sau một cái thời gian mình dừng lại thì mình thấy nó cũng bình thường không có phải là đến nỗi mà mình nản đến như vậy được, đấy, hoặc là mình thay đổi môi trường, mình có thể gặp gỡ bạn bè hoặc là gặp những người mà họ có những cái suy nghĩ tích cực ấy thì ừm, đâu vào đấy hết. Khi đó mình thấy, ừ, những cái việc mà hồi nãy mình định nản, mình bỏ rồi ấy thì thậm chí còn có những người khác có những cái việc khó khăn hơn rất là nhiều nhưng họ vẫn có thể vượt qua được. Thì mình thấy một là về mặt thời gian, à, hai nữa là cái việc mà mình dừng lại để mình nhìn nhận một cái vấn đề nào đấy thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn cũng giúp cho mình trở lại với công việc học tập nó tốt hơn nữa. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Như nãy bạn có nói á, là mình sẽ đi trong cái lúc mà mình nản đi thì mình sẽ đi gặp những cái bạn bè xung quanh để tạo thêm động lực cho mình á. Vậy thì bạn nghĩ là lúc mà học á, thì thay vì học một mình á, mà mình học chung với bạn hay là với đồng nghiệp hay là những bạn cùng lớp như thế nào đó thì nó có giúp mình nhiều hơn trong việc là duy trì động lực để học hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, về khía cạnh này thì mình thấy đâu đó vẫn có đấy. Mình nghĩ là tùy vào từng thời điểm, có những thời điểm thì chắc chắn mình học một mình thì nó sẽ tốt hơn, tại vì khi đó mình cần sự tập trung cao độ, với là mình có thể chủ động tìm kiếm những cái nguồn tài liệu liên quan để mình có thể sắp xếp một cách hợp lý đối với cá nhân mình ấy, thì những lúc đó là cần một mình. Đấy, nhưng mà những lúc mà mình cần chia sẻ ý kiến hoặc là cần tham khảo thêm những ý khác nữa, thì mình nghĩ cái việc học tập với bạn bè nó cũng có cái nhìn, gọi là, đa chiều hơn để cho mình tham khảo được những cái cách làm và những cái nội dung đấy nó ở cái khía cạnh khách quan hơn ấy. Mình nghĩ cái đó cũng rất là cần thiết. Và hơn nữa khi mà học có hơi bạn bè thì giả sử có những lúc mình chán thì bạn nó lại kéo mình lên chẳng hạn, đấy, thì và ngược lại khi bạn chán thì mình lại kéo bạn lên. Thì cũng có sự tác động giúp đỡ qua lại lẫn nhau như vậy thì mình thấy cái này rất là tốt nha. Ừm.
A! Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Ờ. Ừm. Ờ, ô kê. Vậy mình nghĩ là học theo nhóm nó học cá nhân thì nó cũng có cái lợi của học cá nhân, mà học theo nhóm thì nó cũng có cái học cái cái lợi cho việc học theo nhóm. Vậy thì, ờ, bạn có một cái, kiểu, lời động viên nào cho những bạn mà đang gặp, kiểu, khó khăn trong việc học và bị mất động lực trong việc học hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình nghĩ đầu tiên khi chúng ta đã xác định việc học tập, thì, ờ, chúng ta sẽ chắc chắn, ừm, việc học tập là không bao giờ mà thuận lợi được hết, chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, đúng hông? Bởi vì nếu mà học mà dễ dàng quá thì chắc ai cũng sẽ học giỏi hết rồi. Đấy, ừ, cho nên là mình nghĩ cái việc đấy là việc bình thường. Thứ hai nữa là mình phải xác định được cái mục tiêu của mình rõ ràng, và mình nên chọn lựa những cái học nó nó phục vụ cho cái công việc của mình, rồi nó thực tế nhất, chứ không phải là chạy theo những cái bằng cấp hoặc là, à, chạy theo những điểm số. Nhất là các bạn học sinh nha, khi mà các bạn bị áp lực, hầu như là các bạn bị áp lực điểm số này, rồi áp lực từ gia đình, học tập thành tích xuất sắc này nọ. Mình nghĩ là có một phương phán phương pháp học tập phù hợp nè, rồi xác định mục tiêu, đấy, rồi chúng ta chuẩn bị tinh thần, đấy là những cái mà chúng ta rất là quan trọng trong cái việc giữ động lực học tập lâu dài. Ừm.
Ừm. Đúng. <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ô kê. Ờ, cảm ơn bạn nha! Thì hiện tại mặc dù là, ờ, mình cũng chưa có đi học nhiều, nhưng mà nghe được những cái lời khuyên về động lực cho bạn á, thì cũng làm mình muốn đi học trong tương lai, ờ.
Ừm, ừm. Ô kê. Ừm, mình cũng rất là vui khi được chia sẻ với bạn về cái nội dung giữ động lực học tập, ừm, lâu dài để làm sao đấy chúng ta có cái sự học tập tốt hơn, và luôn luôn có cái tinh thần học tập tốt nha.
Ừm, ừm. Ờ, nếu như mà bạn đang học á thì mình chúc bạn là luôn, ơ, giữ được cái động lực học tập cho những cái, ơ, chương trình học sắp tới nha. <chuckles> Ô kê nha. Bye bye bạn.
Ô kê. Ừm, cám ơn bạn, bye bye bạn. Ừm.